Kalo lembur paling, eee, enggak enggak enggak sering sih Kak. Kalau lembur tuh kalau misalnya lagi, eee, pelanggannya membludak nih, jadi, eee, harus harus banyak yang menanggapi gitu ya. Paling nambah paling sejam, 2 jam gitu. Tapi itu s jarang sih, jarang banget sih ala kalau harus kayak gitu. Jadi, itu, itu keuntungannya jadi kalau misalnya kerja tuh, kerjanya gak ada yang kita bawa ke rumah, itu jadi di rumah bener-bener buat istirahat gitu Kak.
Jarang yah. Oh. Heeh. Oke. Oh enak dong. Heeh, berarti sebenarnya nggak ada masalah soal, eee, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi lah ya? Dalam yang nih.
Betul tapi heeh, betul, jadi bener-bener, eee, kalau pas di kantor ya kerja, kalau di rumah ya udah istirahat, tapi ada juga temenku yang, dia tuh kebetulan kan, eee, team leader ya posisinya, jadi emang, eee, kadang di di rumah pun dia masih masih kerja gitu, heeh. Jadi kalau misalnya, eee, beda apa namanya, beda job desc ya ya beda juga apa namanya, kenyamanannya jadi emang harus, eee, yang pertama kita harus sadar diri kalau emang emang kita mau yang lebih banyak gitu gajinya, ya kita harus mengorbankan yang lebih banyak gitu.
Heeh. Eh. Masih kerja, masih ya, mah betul. Eh. Iya. Kompensasinya juga beda ya tanggung jawabnya ju beda tapi <chuckles> oke oke. Nah <sniffs> tadi, eee, kalau cara Kakak nih menjaga keseimbangan, kerja dan kehidupan pribadi biasanya, ngelakuin apa nih, eee, apa olahraga kah atau, dengerin musik atau jalan-jalan atau apa nih Kak biar seimbang gitu?
Betul. <chuckles> Ah hah. Jadi kalau dari aku ya, eee, ste selain di pokoknya di luar di luar jam kerja, ketika aku udah di rumah ya sebisa mungkin, waktuku tuh digunakan untuk orang-orang yang di rumah kayak sem kek contohnya misalnya istriku gitu. Jangan sampai ketika ketika aku di kantor aku kerja mikirin kerjaan, di rumah heeh, di rumah juga mikirin kerjaan padahal didu di situ ada istriku. Istriku kan maksudku, seorang istri kan butuh apa sosok seorang suami juga gitu, butuh diperhatiin juga gitu. Malah malah kalau di rumah merta merhatiin kerjaan terus kan kasihan juga yang di keluarga gitu, kayak kurang perhatian gitu.
Mhm. Oh. Di rumah juga kerja gitu ya. <chuckles> Ah hah. Iya sih. Perhatian, heeh. Heeh. Iya.